Ya, ben, ııı, birazcık böyle gün içerisinde çok fazla atıştırmalık tüketiyorum galiba ve bu süreçte, ııı, bu atıştırmalıklarda doyduğumu düşündüğüm için de çok beslenmiyorum. Yani, beslenmeden yaşayabiliyorum ve bu, benim sağlığımı çok etkiliyor gerçekten ve bu noktada, hani, bir, ııı, artık, ııı, bu döngüyü durdurmak ya da buna engel olmak istiyorum. Çünkü bazen, hani, bu atıştırmalıklar bazen kuruyemiş, böyle sağlıklı kuru meyveler vs. de olsa bazen de çikolataya dönebiliyor. Bazen canım cips istiyor ve dayanamıyorum, alıyorum. Özellikle böyle, ııı, bazı dönemlerde çok çok daha böyle kendimi kontrol edemediğim oluyor. Böyle, sivilcelerim çıkıyor, eee, böyle, bölgesel yağlanma vs. hepsinin böyle bir karşılığı var ya bedende, onları görmek o kadar canımı sıkıyor ki, yani. Hele sivilcelerimi görünce diyorum ki "Artık y yemeyeceğim." ama sonra diyorum ki "Böyle de d daha rahatım." Daha kolay, daha pratik gibi geliyor. Bilmiyorum, yani, bunu artık değiştirmek istiyorum ya. Varsa bir tavsiyen bana lütfen bu konuda bir tavsiye ver de değiştireyim artık şu döngüyü.
Hıı. Ya. Evet. Evet, anlıyorum. Hı hı. <chuckles> Ay, tabii ki. Iıı, özellikle, ııı, bazen, dönem dönem gerçekten de bu olabiliyor. Özellikle tatlı ihtiyacı ya da cips ihtiyacı, yani, bunun karşılanması bir şekilde gerekiyor bazen. Ancak bununla beraber kısıtlamayı da beraber beraberinde yapmak, özellikle kendimizi kontrol etmek de oldukça önemli. Ancak şunu söyleyebilirim, gerçekten beslenme konusunda özellikle belki de, eee, bu atıştırmalıklar konusunda, ııı, yani, bunu sık yapma, ııı, kontrolü özellikle, ııı, hem bedeninle birlikte bunu görünce kendini suçlama ve, ııı, birlikte seçimlerinden pişman olma, bu konuda gerçekten yalnız değilsin ve, ııı, birçok kişinin şikâyet ettiği bir durum hâline gelebiliyor bu. Iıı, bu anlamda senin özellikle bu pratiklerini biraz daha, aaa, neden olduğunu anlamak istiyorum. Iıı, peki senin için bunlar, yani, gün içerisinde sana daha rahat geldiği için ve seçimlerin neden genellikle atıştırma üzerinden oluyor? Ya da, aaa, şöyle sorayım bir de, ııı, hani, ııı, yemek pişirmek gibi bir şey var mı hayatında?
Evet. Tamam. Hıı. <chuckles> Ya aslında var ama şöyle, bazen çok üşeniyorum yani yemek yapmaya çok üşeniyorum ki, bu arada severim yemek yapmayı ama, ııı, hani uğraşmak istemezsin ya da mesela a aklında bir yemek vardır ama 1 tane malzemesi eksiktir. Yani o beni böyle hiç, iii, yemek yapmaktan, hani, eee, çok uzaklaştıran bir şey, hiç yapmak istemediğim bir duruma itiyor gerçekten. O zaman da diyorum ki, yani "Tamam." diyorum, hani, şurada çerez varmış, onu yiyeyim, doyarım zaten, doyuyorum da gerçekten bu arada ama bazen onu, ııı, mesela bir, iii, bir şey izlerken falan yediğim zaman gerçekten kontrolsüzce yediğimi falan fark edebiliyorum ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Tamam, sağlıklı bir şey yiyor da olsam sonuçta çok fazla tüketmiş oluyorum doymak için de bazen ya da mesela sık, sık, hani, ara öğün, ara öğün, ara öğün beslenmek aslında bir öğünün hiç olmaması da çok korkunç bir durum sağlık açısından. Ya bu bu konuda aslında motivasyonum birazcık şeydi, yani, hani, böyle besleniyor olmamın sebebi, pratik olması, uğraştırmıyor olması. Hani, buna yöneldiğim yani pratik olmasını istediğim zamanlar daha çok atıştırmalık tükettiğimi farkı fark edebiliyorum. Iıı, o noktalarda, hani, dışarıdan söylemek yerine böyle bunlarla doyma fikri daha çok hoşuma gidiyor. O şekilde tüketiyorum aslında.
Hı hı. Evet. Anlıyorum. Hı hı. Haklısın. Doğru. Ha ha. Anladım. Hımm, evet, aslında bu dediğin gibi gerçekten fiziksel bir dürtü. Iıı, özellikle bazen psikolojik bir dürtü hâline de gelebiliyor ve aslında şöyle bir şey var paket ürünlerde ne yazık ki; eee, onu özellikle, eee, eğer alıştığın bir şeyse bu bağımlılık yapabiliyor ve bağımlılık olunca da vücudun zaten ona alıştığı için de onu isteyebiliyor ve bu senin özellikle s eee, kararlarından, seçimlerinden, eee, seçimlerin dışında oluşan bir durum hâline de gelebiliyor. Bu anlamda sen sadece, işte, vücudunun, işte, ihtiyaçlarına yönelik bir, eee, ııı, seçim yapmış oluyorsun, belki de onların ihtiyacına, eee, yönelik bir alışverişi yap yapmış oluyorsun. Eee, bu anlamda aslında başlamak için gerçekten de, eee, paketsiz gıdaya geçiş, ııı, yöntemini uygulamanı öneririm. Bu anlamda yani pakete sarılmış, ambalajlanmış, ııı, sana, işte, gerçekten insan, ııı, ürünü ya da, eee, makine, fabrikasyon ürünü olabilecek, eee, herhangi bir şeyden özellikle uzak durmayı becerebilirsen, başarabilirsen, sanırım bu anlamdaki özellikle, ııı, o endişelerin biraz daha azalabilir. Peki, senin için bu güzel bir adım olabilir mi?
Hı hı. Zor. Şu an düşündüm böyle aklıma geliyor. Sana anlattıkça ya diyorum şu var şu var hani hepsi paketli <chuckles> en sevdiğim. O zaman sadece sebze ve meyve tüketebileceğim. A, doğadan gelen her şeyi tüketeceğim. O zaman süt de tüketemeyeceğim çünkü süt de ambalajda mesela ya da yoğurt da.
<chuckles> Kesinlikle. Evet. Hı hı. Emm, yani aslında o konuda biraz daha sanırım, eee, kendi seçimlerine biraz daha hangisi acaba, eee, daha doğal, eee, bunların arasında biraz daha kolaya gidebilirsin. Tabii ne yazık ki sütte, e, hani kaynağına ulaşma gibi bir seçenek, eee, olmadığı için aynısı şekilde yoğurtta da olmadığı için sanırım bu, eee, evet, her şey ambalajlı demek kısmı sanırım biraz daha çok genel, aaa, olabilir. Bu anlamda, hani, ambalaj evet, zaten bunlar da çok sağlıklı değil. Ama zaten asıl almak istedikleri istediğim şeyler sağlıklı olmayacaksa en azından kaçınabileceğim şeyler, eee, daha sağlıklı olabilir. Örneğin dediğin gibi, eee, sütten kaçınamıyorsun ancak başka iç şeyin yok, seçeneğin yok ya da yoğurt, eee, yine aynı şekilde, eee, ya da bu tarz şeyler. Eee, bu anlamda s senin için işte en iyisi ne olabilir? Bu şekilde bir seçim yapabilirsin. E, tabii ambalajlanmış meyve sebzeler de oluyor bu anlamda. Sanırım o ayrımı sen yapabilirsin.
<chuckles> Hı. Yok. <chuckles> Çok haklısın. <chuckles> Tabii ki de ya, ben birazcık, hani, derinlere daldım bunu düşünürken ama evet, haklısın, yani, oradaki mantığı çok kolay çözebildim. Bu arada h eğer böyle bir durumda, hani, kendime böyle bir, hani, eee, olanak sağlarsam ben, zaten atıştırmalık eve almamış olacağım çünkü hepsi ambalajlı, gerçekten. Ve artık gerçekten yemek yapma zorunluluğum olacak. Aslında düşününce o kadar sağlıklı bir fikir gibi geliyor ki. Yani, yapmayı çok isterim ama başlamak da zor geliyor. Yani, bu açıdan da bir tavsiyen var mı hani nasıl başlayabilirim, birden başlayabilir miyim?
<chuckles> Doğru. Evet. Hı hı. Tabii ki de. Aslında gerçekten de başlayabilirsin. Bunun için, eee, sendeki o motivasyonu hissediyorum. Ve, eee, işlenmiş ürünler, yani, eee, özellikle bunlardan biraz daha uzak durabilirsen, bu, işte, cips olabilir ya da, işte, eee, tatlı, ııı, atıştırmalar olabilir, tuzlu olabilir. Eee, bu anlamda, yani, eee, özellikle bir işlem sürecinden geçmiş ve çok da, eee, emin emin olmadığın bazı, eee, ürünler bunlardan başlayabilirsin. Eee, özellikle, eee, bunu devam ettirmek konusunda, eee, sağlıklı seçimlere gitmek konusunda da o isteğini belki biraz motive, eee, edebilirsin. Yani, nasıl olabilir bu? Örneğin, eee, istediğin tarifleri ya da gerçekten hem kolay hem de lezzetli tariflere bakarak örneğin, eee, sebzelerle çok hızlı bir şekilde yapabileceğin bir tarif hâline gelebilir. Örneğin, eee, işte, brokoliyle ya da havuçla, işte, patatesle bunları, işte, hafif bir harmanlayarak fırın yemeği aslında bir yarım saat içerisinde senin için çok güzel bir yı fırın yemeği, ııı, çıkabilir. Ya da, işte, hızlı çorbalar olabilir, kendin de çok hızlı yapabilirsin. Özellikle bizim, eee, Türk mutfağı gerçekten de çorba konusunda çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Eee, özellikle, eee, son zamanlarda daha çok da fark ediyor, yani, bu gerçekten de bilinen bir şey hâline de geliyor son zamanlarda. Belki bu pratikliği ona da dö dökebilirsin. Aslında, ııı, Türk mutfağı as bu konuda özellikle hem, eee, Ege, Akdeniz, yani, bu, eee, Akdeniz mutfağıyla da harmanlandığı için, eee, birçok açıdan zengin ve hem kolay, pratik tarifler var, eee, hem bu anlamda çok zor da tabii olabiliyor. Eee, birçok seçeneğe kesinlikle açık aslında.
Ya! Hıı. A! Çok haklısın. Kesinlikle. Zengin. Hı hı. Evet. Doyurucu. <giggles> Evet. Çok haklısın. Gerçekten, hani, bunun için çok kolay imkânların da var yani. Belki o anlarda şeyi düşünebilirim biraz daha, böyle, hani, ııı, zaten ambalajlı ürünler almayacağım ve aslında acıkacağım ve bu noktada acıktığım için ve amacım zaten bir an önce yemek yapmak ve doymaksa, ııı, pratik ürünler ya da piya pratik yapılabilecek besinler hemen orada bir yemek yapma, ııı, fikri çok çok mantıklı geliyor. Hatta o fırın işi çok çok iyi hatta şu anda hani hayatımızı en büyük kolaylaştıran şey diyebilirim. Çok güzel söyledin, hani, brokoli de çok severim bak uzun zamandır da yemiyordum, aklıma soktun. <chuckles> Hemen gidip alacağım canım da istedi yani. Eee, yapmak istedim çok fazla, e çok mantıklı. Aslında düşünüldüğünde hani Türk mutfağında dediğin gibi, hani, çok pratik şeyler var yani çorbasından tut diğer tüm yemeklerine karşı ve çok doyurucu ve ben çok seviyorum Türk mutfağını gerçekten. Ben sadece, hani, yurt dışında yaşıyorum bu arada ben ama yurt dışında bile evimde hep ye Türk yemekleri yapıyorum. Hiç, böyle Iıı, ama bu birazcık dışarıya karşı açık olmamamı da sağlıyor ama yine de hani çok zengin bir mutfak olduğu için ve sağlıklı da olduğu için bir noktada, eee, çok da hoşuma gidiyordu. Bana da yeni kapılar, yeni bakış açıları açtın bu alanda. Belki paket tüketimini biraz daha He, en azından mesela şu çikolata işini birazcık azaltırsam ya da cipsi. Böyle şey istiyorum kendime, hani, ııı, ama 1 hakkım olsun falan, yani bir pazarlığa girdim kendimle hemen. Yani mesela her zaman değil ki her zaman gerçekten tüketmiyorum ama böyle ayda 1 kez cips yiyebileyim çünkü gerçekten vücudum istiyor ve böyle, ııı, regl olduğum günlerde hep böyle abur cubur ya da çikolata çok fazla istiyor canım, eee, gerçekten ve o zamanlar kendime hak görüyorum. Böyle ki yeni kilit açılıyormuş gibi bir oyun, <laughs> ay, hepsini yiyebilirmişim gibi. Belki sadece o dönemlerde kendime bir, ııı, sınırlama getirmeden hayatımda diğer kısımlarda kısarak daha da a azaltabilirim gibi geliyor. Iıı, b
Evet. Hı hı. Doğru. Mutlaka. <chuckles> Ne güzel. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Mutlaka. Hı hı. Doğru. Doğru. Evet. Haklısın. Kesinlikle. Aslında evet, bu gerçekten kulağa çok güzel geliyor. Yani, kendimi de özellikle tam olarak kısıtlamaya gitmeden yani çünkü kısıtlama ters tepe tepebilir. Yani, tam olarak aslında kendine yasaklaman ters tepebilir. Bu anlamda, ııı, adım adım kısıtlamalar seni destekleyebilir ve bu anlamda belki, aaa, arada bir motivasyon olarak kendine ö ödüllendirebilirsin bu anlamda ve senin için de gerçekten de ya bu hem e eee, eminim ki bütçeni de sarsmayacak, ııı, bazı pratikler de kazandıracak gerçekten. Bu hem sağlıklı beslenme hem zaten cildini de onarmış olursun bu anlamda ve belki de, eee, vücudunu da sa ııı, özellikle besin s eee, sistemini de belki onarma yoluna gidersin bu şekilde.
Hı hı. Mutlaka. Hiç. Hı hı. Evet, ya zaten o kadar modumu etkiliyordu ki, yani, mesela cips yiyorum ya da mesela çekirdek çok seviyorum, yine Türk kültürü. Ya, onu yedikten sonra gerçekten yanaklarımda böyle deli gibi sivilce çıkıyor ve sabah o kadar mutsuz uyanıyorum ki hemen böyle serumlar falan birkaç güne yüzümü toparlıyorum. Sonra bir daha canım istiyor ya böyle i gerçekten uslanmaz bir çocuk gibiyim bu alanda ama sen de bana çok güzel bir böyle naif naif anlatarak böyle o o şeylere alıştırdın beni bu fikirlere gerçekten ve, ııı, hayatımın, iii, yeni dönemini çok merak ediyorum açıkçası bu paketli gıdasız bir dönemi. Bundan sonra hep böyle üzerine düşünerek yaşayacağım ve sonrasında, ııı, bakalım gelişmeleri sana haber vermek istiyorum. Çok heyecanlıyım.
Hımm. Aynen. Evet. Kesinlikle. Ne güzel. Harika. Merakla bekliyorum ben de çok, ııı, benim için çok keyifli bir sohbetti.
Benim için de çok teşekkür ederim tavsiyelerin için. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.